あの、ちょっとお話を聞いていただきたいのと、良かったらアドバイスも少しあの、いただきたいんですが。少し前にあの、疎遠になった友達がいるんですけど、最近ちょっとその子のことをあの、夢その子が夢に出てきたんですね。で、夢に出てきてからちょっと最近どうしてるのかなって気になって、で、その、その子と仲良くしてた時の思い出を、なんか振り返ってきた振り返ってたら、もしかしたら、また仲良くなれる可能性があるのかなって、最近ちょっと考えるようになったんですね。
はい。 あ、はい、もちろんです。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 はい。
なんですけど、ちょっとしばらく会ってないので、どうやったらまた仲良くなれるかなと思ってちょっとご相談させていただいたんですけど。
うんうん。 なるほど。どれくらいの期間もう会ってないんですか？
うーん。 そうですね、もう3年ぐらいになりますね。
あ、結構長いですね。うーん、特にそ、会わなくなった理由っていうのは、何かあるんですか？
うーん。 あ、これがあって、結構その、その子が、ま、嫌な言い方をするとお節介な感じでいい言い方をすると、すごい友達思いの友達なんですね。で、ま、あの、で、結構私がなんてちゃらんぽらんって言ったらなんか変ですけど、結構その、なんか私がお世話されてる感じのなんかすごい、ひうーん、面倒見のいい友人なんですね。同い年なんですけど。で、なんか、そのすごい、何て言うんだろうな、子供扱いされてる感じが、ちょっと私は、ま、嫌だった時があって、その子にちょっと強く言い返しちゃったというか時があったんですね。そしたら、「なんでもっと早く言わないの？」みたいな、そのどうせずっと自分の中に溜めてただろうに、「なんでそんな感情的になるまで貯めてたの？」みたいなことを言われてはい、それがなんかうちになんか泊まりに来てくれてた時なんですよね、その子が。で、なんかちょっと気まずい空気になっちゃって、で、その後からなんかもう会わなくなっちゃったんですよね。なんか連絡取らなくなっちゃって。
はい。 ああ、なるほど。うん。 うんうん。はい。 ええ。 あ、なるほど。 うんうん。はい。 ああ。 うんうん。 はい。 はい。 ああ。 うん。 なるほど。 なるほど。うんうん。はい。 ええええ。
うーん。
そっか、じゃあその泊まりに来られた時にちょっとそういったふうになっちゃって、かなりちょっとね、同じ家の中で気まずかったと思うんですけれども、ちょっとそういった言い合いをされた後、その後、その家の中でどんな感じだったんですか、雰囲気は？
うん。 そうですね。 うんうん。 うん。 いや、もう本当になんか遊びに行って、か帰ってきて、うちに帰ってきて、なんか寝る前にちょっと色んなことを振り返りながら話してたんですよ。で、なんかその、友人が、まるまるは何々だからみたいな、なんかいつも私はなんかこういう傾向があるからみたいなことを言ってきて、なんかちょっとカチンと来ちゃったんでしょうね。その、何て言うんだろう、ちり積もになってたことが、私が。それで「え、なんでなんかそこまで言われなきゃいけないの」みたいな。
はい。 はい。 あ、なるほど。 うんうんうん。 うん。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。
なんかそんな子供扱いしないでよ同い年なんだからみたいなことを言い返したら、なんかその子も、いやなんかそんな、なんか珍しいと思ったんでしょうね、私が言い返すことが。うーん、なんなんかその子も、 なのでびっくりしたのと、多分、「なんでそこまで貯めてたのよ」みたいな、のが混ざって、ちょっと言い合いになっちゃって、で、今まで言い合いなんてなかったんで。
うん。 あ、なるほどね。うんうんうん、今までそんなことなかったのに。うん。 はい。 うん。 うんうん。 そっか。
で、あ、もういいわ、寝ようみたいな感じで寝て、でちょっと翌朝もちょっと気まずくて、あんま話しせずに、向こうがちょっと時間だから帰るねって言って、帰ってからもう全然連絡取らなくなっちゃって。
うん。 うーん。 はい。 なるほどね。
うーん、気まずさがゆえにって感じですね。
そっか、お互いちょっととりたくてもどうしようかなってちょっとね、あの、心を探り合ってた感じもあるのかなってちょっとね、今伺ってて思うんですよね。うーん。
そうですね。うーん、なんか当時やっぱりその、あのなんだ、お泊り会でバイバイした後も、まだちょっと私もイライラしてたので、あの、インスタのアカウント、ま、ブロックじゃないですけど、フォロー外しちゃったんですよ。
ね。 うんうん。 え、あ、そうなんですね。うんうん。
うーん、なんかもう、あ、なんかもう関わりたくないって当時はちょっと思っちゃってて、うーん、で、なんか向こうも私のことフォロー外してみたいな、すごい子供じみたことなんですけど、なんかそういうのがあってから、やっぱり会話する機会も減っちゃって、で、もう今何してるのか分からないって状況ですね。
うん。うんうん。 うんうんうんうん。 うん。 そっか。ちょっとそのインスタ、あのちょっと見ちゃったりとかしないんですか？外しても見れる、じゃないですか、うん。
うん。 ああ、そうですね。あ、でもなんかわざわざ見に行かないかもしれないですね。鍵もかかってるので、はい、見に行ったとしても多分見れないかなとか思いつつ。
あ、そっか。あ、そうなんですね。 うん。なるほどね。ただ今ちょっとお話伺ってて、あの、お互いの気持ちはちゃんとね、伝え合えてたんだなってすごく思ったんです、私。うん。うん。そういうふうに、あの、子供扱いしないでって言った時に、なん、最初に言ってくれなかったの？とか、こうね、心の内を初めてこうぶつけ合うことができたのかなと思ったんですよね。
うん。 うん。 うーん、そうですね。 うん。 うん。 そうですね。なんか、それをネガティブに捉えちゃった自分もいたのと、多分彼女自身も私がその、滅多に滅多にっていうかもうほんとにそれが初めてだったので言い返すのが。
うん。 うんうん。 はい。
なので、なんかお互いちょっと、なんか調整できなかったというかうーん、のもあって、ちょっと気まずくなってしまったんですよね。どうやって仲直りしたらいいのお互いちょっとプライド高くて。うーん、難しいですね。でも、なんか、最近夢に出てきたのと、なんか、ああ、あの時楽しかったなっていう、楽しかった思い出を振り返ると、何してるんだろうとか、ちょっと気になってきちゃって。
うん。うんうんうんうん。 うーん、うん、難しいですよね。うん。 はい。 うんうんうん。 そうですよね。なんか今、感じたのが、夢に出てきたってなんか、今だよっていうサインなのかなって思うんですよ。
うーん。 ああ、確かに。そうですね。なんか感じちゃいますよね、そういう風に。うーん。
はい。 やっぱり、あの、もうしばらく経ってるじゃないですか、その時からだいぶね。うん、さんねんとおっしゃってたと思うんですけれども、やっぱりもう本当に
うーん、そうですね。 うーん。
年月が経たないと、自分の中でも、ちょっと、こう、もやもやしたりとか、その友人に対してちょっと怒ってるじゃないですけど、そういう気持ちってなかなかすぐに晴れるもんじゃなかったと思うんですね。
そうですね。 うーん、そうですね。
で、そのお友達の方も同じ気持ちだったかもしれないし、ま、私、うーん、どうなんでしょう、ちょっと今、感じたことが、お友達は連絡したくても、逆にこう、初めてね、そういう風に言われちゃったから、できなかったのかなって。
うん。 うん。 はい。 うん、確かにそうですね。でも私もそれは一緒で、多分お互い遠慮し合ったっていうのもあったのかなって思って。
遠慮しちゃって。うん。 そうですね。 うん。
そうですね、なんか、うん。
なので、今ね、そうやってほんとにこの時期、年末ね、そのお友達が夢に出てきたっていうのはね、きっともしかしておよくなんか、相手がね、思っていることもことって自分も思っていることと一緒だみたいなことも言うじゃないですか。
うん。 そうですね。
ひょっとしてお友達もね、今、思い出しているのかもしれないですよ。どうしてるかなって。
いや、なんかそういうのありますよね。なんか夢に出てきたってことは、その人が自分のことを考えてるからとかってなんか聞いたことありますね。うーん、確かに。なんか本当になんか気になっちゃって、私も普段なんか占いとかあんまり興味ないんですけど、なんか夢占いみたいなことで占って見ちゃったりとかして、それぐらいでもやっぱ大事な友達ではあったので、なんかその些細なあの何て言うんだろう、喧嘩っていうか言い合いがきっかけで、こんな疎遠になるとは私も思ってなかったので、そうなんですよ。なんか向こうから話し合おうって言ってくるわけでもなく、私からも、私もなんかその謝らなかったこと、その言い過ぎちゃったなってことに対して謝らなかったっていうのもちょっと罪悪感はあるんですけど。うーん、そうですね、何してるのかなっていうのはちょっと最近気になってますね。
うん。 うんうん。 はい。 うん。 ええええ。 ああ、ありますよね。 うん。 ええええ。 うん。 うん、はい。 うん、そうですよね。 う、うん。 うん、ん。 うんうんうん。 そっか。ま、あの、インスタの方は今繋がってないっていうことなんですけれども、 をとる手段はあるんですか？
うん。 いや、ラインも削除しちゃった説があって、はい。一応、多分会話の履歴って見れるじゃないですか。会話の履歴までは、多分消してないんですけど、遡ったらあるかなって思いつつ
そっかあ。 ええええ。 はい。 うん、あ、でもブロックしたりとか、あの、削除はしてない。あ、じゃあ、そこで連絡を取ろうと思えば、取れる手段は残ってるんですね。
あ、ブロックはしてないです。はい。 つそうですね。たしそうなんですけど、どうやって会話を始めたらいいかなって言う。もう、だって3年も経ってるっていう中で、どう言うかはい、最初のメッセージが重要かなと思いつつ。うーん。
うんうんうん。 そうですよね、かなりね。 うん。 うんうんうん。今結構、あの、ギフギフトとかもラインとかで送れますよね。あの、ステッカーみたいな、うん、可愛いのが。
あ、そうですね。 かに。な急に、なんか、ギフトを送ってきたら、怖いと思わないですかね。大丈夫かな？
ああ、うん、なんか、うーん、例えば、最初は「元気？」もうほんと一言「元気？」みたいな、あの「夢に出てきちゃって、思い出したんだ」みたいな感じで、うん「どうしてるかなと思って」それでちょっとね「あの、あの時、ちょっと、言い過ぎちゃって」みたいな、さりげなくね。そそこにちょっとね、可愛い、そのギフトっぽいね、あの、うん、キラキラっぽいのとか、なんだか分かんない、可愛いのあると思うんですけれども、うん、それで、ちょっと、こう、シュンとしているような可愛い <chuckles> あの動物のうん、とかでもいいし。
うん。 うんうんうん。 うーん、うんうん。 なるほど。 うーん。 ああ、なるほど。 うんうん。はい。 なるほど、そうですね。 うーん、いや、確かに、なんか、その、なんか、もう恥ずかしがってる場合じゃないので、ま、気になってるんだったら、早く連絡してしまいたいなって気持ちはあるあるので、ちょっと、それは参考にしてみようと思います。うーん。
うんうんうん。 うん。きっとね、お相手の方も「え！」って、凄いびっくりすると思うんですよ。で、ちょっと嬉しいと思います。
ま、びっくりするでしょうね。嬉しいですかね、そう思ってくれたら、一番嬉しいんですけど。
うん。 ううーん。嬉しいと思います。だって多分、とりたかったけど、怖くてね、とれなかったと思うんですよね。うん。
うーん。 うーん。 確かにそうですね。やあ、なんかほんとに、なんか、もうサインだとは思ってるので、夢に出てきたってことは。はい、なので
うん。 うん。 そうですね。でも3年も経ってるし。うん。
うーん、そうですね。でももし、なんか修復したくないような友達だったら、ここまで考えてないと思うので
うん。 考えないですよ。もうとっくに、うーん。
うーん。だから、やっぱり、ちょっと、ま、罪悪感と言うか、今までの罪悪感が、ちょっと残ってたからこそ、あの、今、こうやって、また連絡を取りたいのかなと思うので、ちょっと、あの「元気？」ぐらいの感じで、カジュアルに話しかけてみる感じで、あの、やってみようかなとは思うんですけど、うーん。
うんうん。 うん。 うんうん。 うん、そこでちょっと相手がどう出るかによってね、また、こう、こっちも、うん、出方を決めれるんで。うん。
そうですね、確かに。うーん。なんか、も、ほんとに相手のリアクション次第でもあるんですけど、向こうのなんか無理やり仲良くしたいわけでもないので、うーん、なので自然に、はい、コミュニケーションが取れるだけでも、前みたいな関係には戻れなくても、元気でいる事が分かったら、結構嬉しいかなって思うので、ちょっと、はい、あの、ギフトとともに友達がどうしてるかだけでも、ちょっと確認してみようかなって思います。緊張しますけど、はい。
そうですね。 うんうんうんうん。自然にね、うん。 うん。 そうですね。 うーん。 うん。 そうですね。 うん。 大丈夫ですよ。うん、きっと喜ぶと思います。
はい、で、今日はアドバイスありがとうございました。
いいえ、こちらこそ、ありがとうございました。